O zaman genelde ben tişört giyiyorum çünkü çok fazla terlediğim için, emm, yani mont dışarıda kar olsa da, eee, içime tişört üstüme mont giymeyi tercih ediyorum. Eee, bu, ımm, hani normal olan düz tişörtler ya da düz tişört alıp küçük bir yerinde böyle bir sembol olabilir, bir kuş sembolü olabilir. Hani bu tarz şeyler çok seviyorum gerçekten. Emm, siyah beyaz favori renklerimde, eee, gömlek olsun, ayakkabı olsun, işte, diğer kıyafetlerde ama e, tişörtlerde daha çok renkliler giymeyi seviyorum. Eee, pembedir, kırmızıdır, mordur.
Hı hı. Evet. I hı. Tamam. Heh renkli tişörtler. Hı hı. Güzel. Orada böyle bir tercihin yok, uuu, mu özel olarak? Yani hemen hemen her rengi dengeli şekilde kullanmaya çalışıyor musun? Çünkü hani insanlarda bazen böyle bir, emm, şey oluyor, bir hassasiyet oluyor, işte. Hani bunlar acaba çok böyle feminen renkler mi ya da, işte, hani daha böyle cinsiyetimin altını çizebileceğim, eee, detaylara mı odaklanmalıyım kıyafet seçiminde? Gibi böyle bazen handikapları olabiliyor. Eee, sende anladığım kadarıyla çok böyle bir, ııı, önceliklendirme yok herhâlde, değil mi? Hı hı.
Yok. Evet, evet. Hı hı. Evet. Doğru. Yok, yok. Mesela son 3 senedir, işte, emm, kadınlar birazcık daha göğüslerinde veya, eee, göbek bo boyutunda böyle kısa kıyafetler giyiyor. Ama 1 senedir de bunu erkeklerde, hani, çok fazla olmaya başladı bel hizasında. İşte, gömleklerdir, tişörtlerdir, kolsuzlardır. Bu yaz ben de aldım ve çok severek kullanıyorum. O yüzden bir kıyafetin hani bir cinsiyetleştirmek hiç, emm, benim tarzda değil böyle tamamıyla transparan giydiğim böyle, eee, zamanlarda oldu. Eee, hani feminenlik, tabii ki, mesela benim aileme göre, mesela, o kıyafetleri çok yüksek derecede feminenli. Bana göre benim için hiç yani öyle de olabilir hiç fark etmez benim için.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Güzel. Hı hı. A, çok iyi. Hı hı. A, harika. Hı hı. Çok iyi. Hı hı. Sana göre değilse, eee, hiçbir problem yok. Anladım. Hı hı. Sen hani bu şekilde cinsiyetlendirmiyorsun kıyafetleri. Gerçekten, eee, kendi ruhunu yansıtan, sana yakıştığını düşündüğün ve içinde kendini iyi hissettiğin kıyafetlere öncelik veriyorsun. Cinsiyet, eee, ayrımı olmaksızın. Çok güzel, çok gerçekten böyle hani, eee, şey, eee, kapsayıcı bir bakış açısı. Özellikle hani, eee, moda anlamında. Eee, peki, ımm, insanlar, böyle, sana sorar mı genelde böyle, bu kıyafetlerini nereden aldın, hani çok güzel yakıştırmışsın, çok güzel kombinlemişsin? Eee, böyle, ııı, şeyler alıyor musun in insanlardan, geri bildirimler?
Tabii tabii. Çok doğru. Hı hı. Evet. Alıyorum, emm, özellikle, işte, ceketlerimde gömleklerimde ya da, ııı, montlarımda ama genelde, eee, şundan alıyorum hep, böyle, saat ve, eee, parfüm üzerinde çok fazla alıyorum bir de takılarda.
Hı hı.